أنا عايزة أسألك كده عن رأيك يعني وعايزاك تحكي لي إيه رأيك في تأثير التكنولوجيا على الذكريات، والعلاقات العائلية؟
آآ، طبعًا لها تأثير كبير يعني خلّينا خلّيني أبدأ كده من حتّة الذكريات، دلوقتي ما عادش في بقى الألبومات المصوّرة بتاعة زمان، إن إحنا نجيب ألبوم كده ونصوّر صورة فوتوغرافية اللي هي على الكروت ديَّة ونحطّها في ال في الألبوم زي زمان، الفكرة دي بقِت قديمة دلوقتي خالص ما عادش كده آآ، التصوير نفسُه ب ب ب ب بالتكنولوجيا بال بالكاميرا الموبايل بالكاميرات الديجيتال آآ، أي نعم أي نعم الصور بقِت أوضح وأجمل وأروَق، وفيها تفاصيل و وأسهل كتير ما عادش بقى في حتّة فكرة الفيلم تجيبيه وتحطّيه في ال الكاميرا. <laughs> آه، كان موّال كبير أوي، <chuckles> ترُوحي تجيبي الفيلم، وتحطّيه بقى الواحد كان يجيب الفيلم ويحطّه في ال في الكاميرا ويصوّر وبعد كده يطلّع الفيلم بطريقة معيّنة عشان ما يتحرقش، عشان الضوء ويودّيه طبعًا المعمل والمعمل ياخد، ياخد أسبوع عقبال ما يحمّضه، وبعد ما يحمّضه يطلَّع كانت فيلم طويل أوي، أوي، أوي وفي الآخر تطلع الصورة مش، مش بالجودة ال اللي الواحد كان بيتوقّعها وكده، صُور مشوّشة ومهزوزة ومش نضيفة، وبعد كده الواحد كان بيحتفظ بيها في ألبومات، يمكن أنا عندي الألبومات دي شوية منها لسه القديم موجود، بس بقى التكنولوجيا لمّا دخلِت آآ، غيّرت ال ال الطريقة دي خالص غيّرتها بطريقة جذرية كمان.
إمم. إمم. آه. وأسهل. إمم. تجيب فيلم وتحمّضه. <laughs> إمم. صحيح. إمم. امم، طَب احكِ لي بقى غيّرِتها بطريقة جذرية إزاي، هل للأحسن والَّا للأوحش في وجهة نظرك؟
والله يمكن الحاجتين، دي الحاجتين، الأول أكل أكلّمِك عن حتّة الأحسن، الأحسن زي ما أنتِ قلتِ كده أسهل وأسرع والصور جميلة، والز والصور بتبقى عددها لا محدود، يعني ممكن الواحد يصوّر مليون صورة، وما ما فيش والمساحة تكفّي وكده، لأن يمكن حجم الصور بيبقى بسيط، وبي وبيختلف طبعًا على حَسَب جودتها وكده، فبقى أسهل يعني إلتقاط الصورة في ص في أي و وفي أي لحظة، يعني أنتِ عايزة تاخدي مشهد عَفَوي سريع بتلاقي الص الكاميرا في إيدِك الموبايل وتصوّري، فبقى أسهل.
امم. آه. امم. مش مستني لسه تجيب فيلم وكاميرا معاك ماشي بيها في كُل مكان، فبت بتعرف تلقط الصورة بسرعة، بت يعني اللحظة ما بتضيعش منك.
بالضبط. بالضبط كده، يعني أنتِ ب ب بتسجلّي اللحظة في ث في ثانيتها ساعة ما بتحصل مش بتستني تجيبي الكاميرا، والفيلم الطويل اللي أنا حكيته لِك ده في البداية لأ، ببساطة خالص. وكمان مش بت بتسجلّيه مثلًا صورة ف زي الصور الفوتوغرافية، هي بتبقى صور رقمية طبعًا بتبقى صور محفوظة على الموبايل، أو على اللاب توب وكده، ده أنتِ ممكن تسجلّي فيديو، يعني اللحظة نفسها تسجلّيها صوت وصورة و آه لايف و وكمان أن ده أنتِ ممكن تشاركيها مع ناس كتير في اللحظة اللي أن الفيديو مق مقطع الفيديو اللي أنتِ بتصوّريه لإبنِك أو لبنتِك، أو لإبني أو لبنتي، في نفس اللحظة اللي أنا باصوّره مع الناس وشارك وتشاركيهم وكده، فبقى الموضوع متعة شوية بقى، و وعايز نوع من أنواع ال الت التعوّد والت والواحد يتعلّم الحاجات ديَّة إزاي يتعامل معاها وكده، والناس كلّها اتعلّمِت وبقِت الدنيا جميلة، يمكن دي الميزة بقى ف دي الميزة في ال
امم. امم. لايف. امم. حلو، جمي جميل جدًا، هي فعلًا التكنولوجيا سهِّلِت جدًا سهولة إنك أنت تعمل ذكرى، أو إنك أنت توثَّق اللحظات الجميلة، والحاجات العفوية، فعلًا زي ما أنت قُلت كده الموضوع مش محتاج يعني، طَب إيه الس الجانب السلبي بقى اللي أنت حاسس إن هو فعلًا مضايقك من موضوع التكنولوجيا ده على الذكريات؟
م أنا قبل ما أقوله لِك نظري، أنا هاقوله لِك عملي، عن تجربة حصلت لي، وكانت تجربة يعني في منتهى الألم. <scoffs> أنا كنت مت آه والله، واتألمت، وزعلت، ولا ز ولا زلت لحد اللحظة دي أنا زعلان جدًا، وحزين، أنا من عادتي إن أنا إن أنا باوثق كلّ لحظة من من من عُمر ولادي بالكاميرا، بكاميرة الموبايل، أو بالكاميرا الdigital اللي عندي، باصور ليهم فيديوهات وكده طول حياتي، من يوم ما اتولدوا، فأنا إيه، كان عندي خط زمني كده للعيال كلّها، عامل لكلّ عيل كده فيديو ف كلّ مرحلة من سِنُّه، ولحظات المرح، ومصاي أنا عيالي كبار دلوقتي، يعني يمكن في منهم على وش جواز، وفي الله يكرمك، وفي وفي وفي وفي وفي منهم ال اللي في الجامعات، واللي في الجيش وبتاع، عيال كبيرة. فأنا كنت مسجل كلّ يمكن لحظات عُمرهم، وكلّ المناسبات، والذكريات اللي مَرت علينا.
ياه! احكِ لي. امم. امم. حلو. امم، ربنا يخلّيهم. امم. امم. عامل لهم آه، توثيق كده مرحلي، يعني لكلّ طفل فيهم، من وهو صغير، لحد ما كِبر يعني.
آه، وك وطبعًا كُنت طبعًا الحاجات دي مش باحتفظ بيها على الموبايل، بس كنت ب يعني لأن المساحة كانت هتبقى كبيرة، لأنها خ واخدة مني سِنين، وعُمر، وأعمار، أعمار. ومش ولادي بس، يمكن والدي، والدتي، وأخواتي، و والمناسبات اللي مرينا بيها، والأفراح، والفيديوهات بتاعة الأفراح، كلّ ده أنا كنت مأرشفه، وعامل له وعامل له أعمل له عامل عامل laptop كده خاص بالحاجات دي، ومالّيه الصور، والفيديوهات بتاعتي، المساحة كلّها ما فيهاش غير كده.
امم. حلو أوي، أنت بتهتم شكلك كده بالتوثيق اللحظات الجميلة، والذكريات.
لأ. آه، هي كانت جميلة بقى لحد ما الدنيا اتقلبت عليَّ، <laughs> أهي دي بقى أهي دي بقى السلبية اللي عايز أقولها لِك بقى اللي حصل لي، حصل إن في جِه virus على ال على اللاب توب كنت فاتح نت وأنا شغال وأنا في ال في اللاب توب ده نسيت إن هو اللابتوب بتاع الذكريات وكده، أنا كنت يعني ح بيني وبين نفسي ما باقول مش هاخُش بيه نت، ولا حاجة بس قَدَرًا كان مفتوح قُدّامي، ودخلت نت وأنا مش عامل عليه أي برنامج حماية، بحيث إن ده بتاع ذكريات يعني، أنا مش مس مش محتاج، لا باحُطّ فيه هارد تاني، ولا، ولا بادخل نت ولا كده، وكنت متطمن أوي، لحد ما مرّه مش عارف دخلت أعمل إيه كان تقريبًا الwindows عايز يتأكتف أو حاجة زي كده، عايز حاجة معينة سيريال حاجة كده من على النت دخلت أجيبُه، دخل لي virus اسمه الفدية أو حاجة زي كده، كان مشهور أوي في الوقت ده، الفدية ده عمل إيه، شَفَّر لي كُلّ ملفات الصور والفيديوهات اللي أنا تقريبًا كانت عمري وذكرياتي كلّها وثّقتها مع كُلّ أفراد عيلتي، سواء اخواتي والناس اللي ماتت والناس اللي عايشة، وولادي آه كانت حاجة صعبة، طيب الفدية ده virus آه، بصّيت لقيت كُلّ الملفات اتشفَّرِت ما بتتفتحش، ادتني كذا طريقة و والفدية ده كان virus غب غبي وخبيث أوي، ما بي ما لوش أي Antivirus ما فيش حاجة كانت بتشيله أبدًا، ولا أي حا الحل
إيه اللي حصل لها بقى، إيه اللي حصل بقى؟ احكِ لي. امم. امم. ياه! صعبة أوي. مؤلم جدًا. امم. ما حاولتش ت ت ت تطلب مثلًا مساعدة من حد مثلًا يكون بيفهم في التكنولوجيا، توديّه لمثلًا مكاتب اللي هي بتصلّح الكمبيوترات دي يفكّوا لك الvirus بطريقة معيّنة ويحافظوا على الحاجة؟
خالص أنا أنا أنا ع أنا ولادي شاطرين في الحتة ديَّة، ويمكن أصحابهم بيجيبوا لهُم اللاب اللابات بتاعتهم لو فيها مشكلة، عندهم فكرة كبيرة ولادي من صغرهم بيتعاملوا مع التكنولوجيا، وعندهم فكرة كبيرة ويمكن أنا عندي فكرة كبيرة برضه، إزاي أعالج Virus أو كده، كُلّ الوسائل اللي أنا اتعلمتها وولادي اتعلموها حاولنا إن إحنا نرجَّع الملفات ديَّة، هي مش اتحذفت موجودة قُدَّامِك بس لا بتفتح ولا بتشوفيها، واتشفّرت بطريقة كده غريبة وتيجي لِك كُلّ ما تفتحي ملف يديكِ رسالة تدفعي فلوس هنفُكّ لك ال فديه تدفعي فديه بالإنجليزي كده، كان ترجمتها كده تدفعي الفيديو الفديه، آآ، ح هنفُكّ لك هنبعت لك اللي يفُكّ لك س ح آه، عملية، عملية، عملية قرصنة غير عادية وكانت يعني كارثة بالنسبة لي، أنا أنا زع زعلت زعل شديد أوي، وكنت متضايق أوي، أنا دي مش ذكريات لمدة سنة أو سنتين، دي ذكريات سنين، أنا مش عايز أقول لِك آآ، مدتها يمكن 30 40 سنة من عمري، متسجِّلة على ال ع آه.
إمم. ياه! يا نهار أبيض! آه. إمم. صعب، أكيد ده حياة كاملة ده عُمر كامل، بس يعني بُصّ، حتة إن هي ما اتمسحتش لسه موجودة على اللاب توب فما ما تخلّكش إنك أنت تف يعني تفقد الذ ال الأمل أو أكيد، أكيد ليها حَلّ.
<chuckles> ده أنا كمان إمم، ما أنا هاقول لِك بقى. ما أنا أقول لِك تعرفي كان حلّها إيه عشان ترجّع الهارد بس مش ترجّع الصور ولا حاجة، قال لِك لازم تفرمت الهارد تمامًا وبعد ما تفرمت ال تحذف كُلّ اللي عليه تخلّيه زيرو زيرو كده الفيرس راح، والصور راحت والفيديوهات، كده الهارد بقى جديد وق وقال لِك كمان إيه، الناس اللي بقى الناس يعني اللي يمكن أعلى مننا شوية بقى فهمًا زي أنتِ ما قُلتِ، اللي أنا لجأت لهم و وقريت على النت، إزاي أرجّع الصور دي قال لك أنت هتحذفها تمامًا، وده الحل الوحيد وبعدين كده تجيب برنامج يرجّع لك الفيديوهات تاني، والصور المحذوفة، بعد ما تنزّل ويندوز جديد وكلام من ده، مشيت على الخطوات، حاولت بقى أرجّع البرامج رجّعت لي شوية صور مشوّهة، وما فيش وما وما قدرش البر البر ما قدرتش البرامج كلّها بتاعة إرجاع المحذوفات دي تاني، ترجّع أي حاجة غير غير يعني حاجات بسيطة وحاجات مشوّهة وما وما تفتحش، تفتح مرّه وما تفتحش، باظت عليَّ القصّة وراحت عليَّ كُلّ الذكريات، أهي دي عيوب التكنولوجيا بقى، عيب التكنولوجيا إن لو
ياه! إمم. همم. إمم. آه طبعًا، حاجة مؤلمة يعني أنا بجد زعلانة بجد إنك أنت مرّيت بالتجربة السيئة دي، لأنها فعلًا موجعة يعني يعني الواحد بيبقى محوّش الذكرى، والجدود والأهل، والناس المتوفية.
والل آه. والولاد وهم صغيرين، وفيديوهاتهم يعني أنا كنت كُلّ فترة كده أفتح اللاب توب ده وأتفرّج على ولادي، أنتِ طبعًا لمّا الولاد بيكبروا خلاص بيبقى إيه، خلاص يعني إيه، حتة الارتباط بالأب والأم بتبقى إيه، هم في دح دنيتهم وحياتهم والواحد في دنيته وحياته، اللقاء بيبقى على أكلة مرّه ممكن نقعد معاهم كبار بقى شباب يعني فكرة السيطرة و والذكريات، هم حتى الرحلات ب بيطلعوا لوحديهم، وإحنا بنطلع لوحدنا رح خلاص بقى في استقلالية شوية، فالواحد لمّا كان يحب يرجع كده بالذكريات ل ل ل ل ل لطفولة العيال، كنت أشغّل الفيديو، وأبقى فرحان بنتي وهي صغيرة في عيد ميلادها، وهو وإحنا كنا على البحر مثلًا، وكنا مصورين فيديو وهم بيستحمّوا في البحر، وبيبلبطوا وهم صغيرين، آآ أعياد الميلاد ال ال اللي حضرناها، الأفراح اللي حضرناها، كُلّ فيديو كان لهم له له كنت ب ب باحب أوي أفتح الفيديوهات دي، وأتفرّج عليها كانت متعة أوي كبي في منها اللي كانت جودته عالية، ومنهم اللي جودته متوسطة علشان كانت برضه أنا مرّيت بحتة الجودة الجودات ديّة بالأجهزة اللي كنت باصوّر بيها، في كاميرا بتاعة زمان، غير بتاعة ال ال ال النُصّ بتاعة الآخر، كانت حاجة متعة، يعني كانت خط زمني كده أنا كنت مأرشفه أنا كنت فعلًا مأرشفه وكاتب كده، آآ فيديو الأعياد، فيديوهات الأعياد، فيديوهات أعياد الميلاد، فيديوهات رمضان، فيديوهات مش عارف ال الرحلات، صور الرحلات، و ومصنّفها كده، رحلة القاهرة، رحلة بورسعيد، رحلة مطروح، آآ، رحلة مش عارف إيه، وكنت عامل أنا أرشيف كامل لذكرياتي، على فمن السلبيات بقى إنه كُلّه ضاع م م مقابل فيرس لعين دخل على ال على اللاب توب دمّر لي ذكر يمكن دي من عيوب بقى التكنولوجيا حتة الفيرس.
بالضبط. إمم. إمم. إمم. الصراحة عندك حق. إمم. أكيد طبعًا. إمم. آه طبعًا، أكيد عندك حق، بجد يعني، يعني أنا مش عارفة أقول لك إيه، بس يعني أنت أكيد الموضوع ده خلّاك بعد كده هتتعلم بقى برضه إنك أنت تأمِّن نفسك من الفيروسات والحاجات اللي هي السلبيات بتاعت الز التكنولوجيا، طَب أنا عايزة أعرف برضه التكنولوجيا أثَّرِت على علاقتكم مع بعض كده كعيلة؟
بالضبط. بالضبط. آه طبعًا، ده مش على العيلة بس، على كُلّه يعني هي يمكن برضك فيها جانبين، جانب جانب ممكن يكون كون إيجابي وممكن يكون سلبي، أنا مثلًا لو ليّا حد مسافر برّه، أو مهاجر وكده وعايز أتواصل معاه، التكنولوجيا سهِّلِت التواصل معاه كأنِّك قاعدة معاه في البيت أو قاع كأني قاعد أنا شخصيًا معاه في البيت، وأتواصل معاه ممكن أقعد ساعة أكلّمه وهو فاتح لي فيديو وبنتكلم فيديو، وcall كده مكالمة فيديو مع بعضينا شايفُه وهو شايفني، وممكن ن كأننا قاعدين مع بعض في الصالة مش ويمكن هو في قارة أستراليا، وأنا في قارة أفريقيا، ما فيش أي مشكلة. <chuckles>
إمم. إمم. آه. آه اللي هو بيقرّب، بيقرّب المسافات يعني.
بالضبط كده، فدي من فوايدها حتة الاتصال السريع، واتصال وكأن الشخص معاكِ قاعد في في نفس اللحظة، وفي نفس المكان ب بس بيُسْر وسهولة، مشكلتها بقى إن هي إيه جمِّدِت ال ال اللقاءات اللي هي بتبقى دافية بقى، اللقاءات ال ال ال يعني قع عايز أعيِّد على، على أخويا باعيِّد عليه بال بالواتس، عايز مثلًا أطّمن عليه، باطّمن عايز أعزّي واحد دلوقتي.
إمم. أنت يع بس أنت شايف إن دي ميزة والَّا عيب؟
هي بِقت خلاص يعني التواص التواصل برضك اللي فيه ح
هي سهِّلِت التواصل، بس هل منعت التواصل الحقيقي، ما بين الناس والعلاقات؟
مَنَعِت الحرارة بتاعة التواصل، أي أيوه أنتِ أنتِ فعلًا عندِك حق، هي مَنَعِت التواصل الحقيقي، خل خلّت ما فيش حرارة، هي مجرّد علاقات جافة، جافة شوية، ما فيهاش إيه الواحد كده لمّا يشوف واحد صاحبه كده وياخده بالحضن، و و ويسلّم عليه بإيده كده، ويحس بحرار بالحرارة وال والمَحبّة والص
بالضبط. تواصل افتراضي. بحيث إن هو بيدعمه جَد مش مجرّد كلمة، إن هو معاه في فرحُه، معاه في حزنُه، يعني آه، هي يمكن سهِّلِت المسافات شوية مثلًا، أنت بتقول إنك بتكلم مثلًا حد في قارة غير القارة، كأنه قاعد معاك فبي بيقلِّل الجفا والبُعد والحاجات دي، وفي نفس الوقت الناس اللي قريّبين في نفس الدايرة، هي بَعَدِتهم عن بعض.
أيوه. <chuckles> آه، آآ، ف فعلًا توصيف ذكي أوي منِّك فعلًا توصيف ذكي، ذكي وعبقري والله فعلًا، آه بت قرّبِت التواصل للبعيد، أما القر القريب بعَدِّتُه ب يعني تبُصّي تلاقي ما فيش زي ما قلت لِك كده حرارة التواصل، المحبة اللي الواحد كان بيحس بيها، أصل في حاجات بتتقري كده من من لغة الجسد زي ما بيقولوا، ومن تعبيرات الوش، ما عادتش دي موجودة السوشيال بقى والمواص والتواصل ما خلّاش الد الح الحكاية دي مو موجودة، ممكن الواحد أنتِ تبعتي له حاجة تضحّك يكتب هاهاها عارفة أنتِ هاها اللي بيكتبوها دي؟ وهو مش بيضحك <chuckles> وهو مش بيضحك يعني.
امم، <laughs> بالضبط، آه اللي هو ممكن يكون مكشَّر ساعتها وبيبعتها لك كده مجاملة، فأنت احساسُه مش واصلك.
وآه عا واخدة بالِك أهي يمكن دي أبسط حاجة تعبَّر على اللي أنا باقول له، يعني إن إن ال المشاعر بقت إيه، جامدة شوية، ومش و وممكن تكون مزيّفة ومش حقيقية، ممكن يكون مش مهتم وعمّال يكتب آه ماشي وكمّل ومش عارف إيه، وهو مش موجود معايا خالص لو أنا باكلّمه في حاجة مهمّة أو كده على ال على الواتس أو كده لأ، فهي هي هي دي عيبها بقى، حتّة إن هي فعلًا قرّبِت البعيد و وبعِّدِت القريب، يبقى التعبير ده عبقري منِّك أوي وعجبني جدًا، جدًا، جدًا، بصراحة يعني، وهو ده فعلًا من سلبياتها. <chuckles>
إمم. وبعدت القريب. <laughs> <laughs> أكيد طبعًا، هو كلّ حاجة في الحياة أصلًا ليها إيجابيات وسلبيات، بس ال يعني المهم إنَّك تعرف تستفيد من الإيجابيات على قد ما تقدر، وتحفظ نفْسَك، وتحفظ اللي حواليك من السلبيات بتاعتها، هو ده ال المقصود يعني.
إمم. بالفعل. بالفعل، بالفعل، ويمكن التجارب ال ال ال اللي مرّت بالواحد ومنها التجربة بتاعة ال الصوَر اللي ضاعت والذكريات اللي ضاع علّمني بقى إن أ أ أح أحبّش بقى الكمبيوتر بتاعي بالمعنى البلدي كده، أحبّشه خالص بحيث إن ما فيش حاجة تخترقه، و و والكمبيوتر أو الLap ب بتاع الذكريات ده يبقى لوحده كده، لا نت ولا Hard تاني يخشه هو بس بمجرّد الك الكاميرا أطلّع منها الفلاش أطلّع منها ال الmemory بتاعتها، وأحطها في الLaptop و وأنسخ الحاجات على ال على الLap وأتفرّج، عبارة عن كده زي زي الألبوم الورقي بتاع زمان اللي كنّا بنعمله بس ده ألبوم إلكتروني بس ما لوش علاقة بالنت، ويعني أنصح كلّ كلّ أنصح نِفْسي وكلّ واحد يحافظ على الذكريات وما يحاولش يخش نت بجهاز هو عامله للذكريات.
<laughs> بالضبط. إمم. آه طبعًا. آه طبعًا عندَك حق بجد، أنا بجد اتبسطت جدًا، جدًا بالكلام معاك وإنَّك شاركتني معاك تجاربَك يعني سواء بقى ح يعني حلوة أو تجارب سلبية، باشكرَك جدًا بجد.
العفو، أنا سعيد جدًا وأتمنى ال اللقاء يتكرّر تاني مع بعضينا ونتكلّم تاني مع بعضينا، شكرًا.
شكرًا لِيك.